E aí, né, normalmente, eh, eu acordo ali por volta das 7h30, 7h40, né. E aí eu também além de uma filha, eu tenho 2 filhos patudos, tenho 2 cachorros. <laughs>
Uhum. Ai, meu Deus! E eles são gran grandes ou ou são cachorros menores?
Não, são pequenininhos, são pequenininhos. São 2, eh, 2 vira-latas pequenininhos, né. São 2 irmãos que a gente pegou, né, eh, na verdade, assim, eu morava eu dividia apartamento, né, com outras 2 meninas, e aí na época a gente pegou os cachorros, eh, em em conjunto, em comunidade, né.
Ah, tá. Uhu Uhum. Hã. Uhum. Sim, sim, a adotaram juntos juntas. <chuckles>
Exato, só que aí saiu uma, ah, saiu outra e acabou os cachorros ficando pra mim, né. E aí eu assumi, assim, essa essa responsabilidade, né, <laughs> nesses 2
<laughs> Uhum. Mas que legal, porque eu acredito que eles também devem fazer companhia, né, pra pra pra a sua baby, né. Tipo, é é sempre bom ter um animalzinho, um bichinho, assim, né, pra brincar.
Ah. Sim, né, minha filha ama eles, às vezes eu fico brincando com ela, assim "Ah, eu vou botar eles no lixo", porque, assim, a história deles é que foram encontradas no lixo, né. Isso foi aquela história que contaram pra gente no canil que a gente foi adotar.
Uhum. <laughs> Hum. Ai, que triste.
Pois, aí eu fico: "Vou botar eles no lixo de novo". Ela: "Não, ma", até chora, se eu falar isso ela até cho <laughs> Mas os cachorros fogem dela como o diabo foge da cruz. <laughs>
<laughs> Tadinha. <laughs> <laughs> Felícia, Felícia com com com o gatinho. <laughs>
É, tipo isso. Ela é tipo Felicia mesmo, abraça, agarra, puxa, ela é tipo Felicia mesmo. Tanto que a gente apelidava ela de Felícia, <laughs> ela ficava chateada, a gente brincava: "Você é uma Felícia", aí eu ela ficava chateada. <laughs> Aí parei que a gente parou com a brincadeira mas e aí, né, eu fazia isso, eu morava num prédio, né, então, assim, eu sempre fazia minha rotina sempre foi igual, né. Agora eu mudei, tô numa casa, mas quando tô sozinha numa casa mas quando eu morava no prédio, né, e na co em casa também normalmente eu acordo, aí eu faço eu sei que de manhã eu faço, tipo, um pão de queijo fit, que é uma receita que eu já faço há muito tempo. Que é aquele que é um pãozinho de queijo que eu é assim, é bem simples de fazer, sabe. É só colocar, eh, polvilho azedo eu coloco 1 ovo, po polvilho azedo e queijo. E aí o interessante é que ele não vai ao forno, eu coloco ele na na sanduicheira.
Aham. <laughs> <laughs> Gente. <laughs> Legal. Ah!